Ơ, chào bạn ạ. Chào bạn, hello.
Hi, chào chào bạn. Hổng biết là gần đây bạn có tham gia cái sự kiện âm nhạc nào hông?
Yeah. Ờ. Thật ra thì thật ra thì 5 năm qua 4-5 năm qua thì mình hông có tham gia sự kiện âm nhạc nào hết, mình cũng hông có đi concert gì luôn, cho nên là mình rất muốn đi á, nên mình mới chọn cái chủ đề này nè nha.
Ồ! À, ra vậy! Thì giả sử mà nếu mà bạn được đi á, thì bạn sẽ chọn là thì chắc chắn là bạn sẽ chọn xem trực tiếp chứ, đúng hông? Ừm, chứ xem qua ừm, xem qua livestream thì, kiểu, nó hông có sống động bằng.
Yeah, đúng rồi. Ừm, yeah, đúng rồi, chính xác. Tại thật ra là mình cũng rất là thích, ơ, gọi là, thích âm nhạc á. Yeah. Nhưng mà mình cũng trải nghiệm âm nhạc từ xưa tới giờ bằng nhiều cách rồi. Thì nghe online hay nghe trên điện tạng á trên điện thoại thì ngày nào tụi mình cũng nghe hết, đúng hông? Nhưng mà đi coi sự kiện âm nhạc, hay là xem qua livestream thì nó cũng là một cái hình thức nghe nhạc chung với mọi người. Ờ, bạn thì sao?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình thì chắc chắn là mình thích tham gia trực tiếp, ừm, các sự kiện âm nhạc hơn rồi. Tại vì mình thấy cái cảm giác nó, ừ, có thể hòa mình vào cái không khí nó sôi động nè, rồi được đi với một nhóm bạn bè của mình cùng nhau hò hét, rồi âm thanh ở cái sự kiện âm nhạc thì nó sẽ hay hơn, kiểu, giống như âm thanh vòm đó. Rồi, ờ, thì chị nghĩ là giống như, ơ, còn với livestream á thì, kiểu, là nó có ưu điểm là mình sẽ đỡ được cái phí đi lại nhưng mà nó lại không sống động bằng.
Ừm. Ừm. Yeah, thì mình cũng thấy vậy. Nhưng mà rõ ràng là sao ta? Mình nghe nhạc đi, mình thật ra thì mình hiện tại thì mình đang xem qua livestream mấy ngày hôm nay á, thì nó cũng vui á, nó cũng thú vị khi mình ở trong phòng. Nhưng mà nhưng mà để nói mà vui cùng bạn bè thì nhiều kỷ niệm hơn thì rõ ràng là đi coi âm nhạc trực tiếp ấy, event, concert á thì nó rất là nó là một cái trải nghiệm rất là vui luôn, cực kỳ vui luôn, yeah.
Ừm. À À. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, mình đồng ý. Tại giống như khi mà đi concert thì họ sẽ phát cho mình những cái dụng cụ giống như là mấy cái cây mà có đèn nhấp nháy á, rồi mình có thể được, ờ, hát theo với thần tượng nè, thì nó khá là hay. Còn, ờ, nhưng mà á, thường á mình thấy giống như là mấy cái buổi concert thì giống như giả sử ở Sài Gòn và Hà Nội đi, thì thỉnh thoảng là có những buổi concert chỉ có tổ chức ở một trong hai địa điểm thôi, thì chắc chắn là cái người ở thành phố này phải bay qua thành phố khác để xem rồi. Thì như vậy thì liễu nó cũng khá là tốn kém, ngoài cái vé ca nhạc rồi mình còn phải chịu thêm tiền chi phí đi lại nữa.
Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Yeah. Thì nói chung là mình cảm giác là nếu mà âm nhạc cái chính của âm nhạc á là nghe nhạc là chính, đúng hông? Nhưng mà để nói mà sự kiện âm nhạc thì mình nghĩ là cùng bạn bè là chính, cho nên là lý do tại sao mình nói mà mình đi coi sự kiện âm nhạc trực tiếp á, nó sẽ rất là vui luôn. Còn xem qua livestream thì thật ra thì mình vẫn thấy nó nó vui về việc nghe nhạc nhưng mà mình hông có enjoy cái moment <laughs> với bạn bè mình á. Cái khoảnh khắc á, mình hông thể nào mà quẩy hay là hát với bạn bè được. Dù là mình cũng có thể hát theo nhưng mà cũng chỉ ở trong phòng có một mình mình thôi cho nên là nó cũng hơi buồn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, cái này mình đồng ý. Với lại bạn thấy là làm thế nào mà để âm nhạc trực tiếp tạo ra cái trải nghiệm nó khác biệt so với livestream?
Ừm, yeah. Yeah, để mà âm nhạc trực tiếp mà nó tạo ra khác biệt so với livestream á thì mình thấy nó cũng khá là nhiều luôn á. Tại vì âm nhạc trực tiếp á thì nó giúp cho tụi mình, kiểu như là, ờ, gọi là sao ta? Mình thấy được cái ca sĩ trước mắt mình nè, đúng hông? Nó là cái quan trọng. Và cái thứ hai á là âm nhạc trực tiếp á thì cái cái sóng nhạc á, cái volume nhạc nó nó nó như kế ở bên nó kế bên mình luôn, thì cái trải nghiệm của nó nó vui hơn, yeah. Còn với livestream thì bạn nói đi, bạn nói đi! Bạn nói xong bạn nói xong đi rồi mình mới nói.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, với lại mình thấy ờ, sao bạn? À, kh À, mình thấy là tại vì đúng là nó cũng tăng cái sự tương tác giữa ca sĩ với khán giả ha. Giống như là, ờ, sẽ có dịp được trò chuyện với ca sĩ, với thần tượng của mình, rồi nhiều khi còn được xin chữ ký chẳng hạn, thì nó khá là hay. Rồi, hoặc là, ờ, khi mà xem trực tiếp thì cái không khí nó sôi động, rồi bao mấy chục ngàn người trong cái sân khấu đó cùng hát theo, rồi nói chung là cái cảm xúc nó sẽ được khuếch đại lên rất là nhiều.
Yeah, đúng rồi, chính xác. Yeah, đúng rồi. Yeah, đúng rồi, chính xác luôn. Nên bởi mình mới nói á là thật ra thì nếu mà mình đi coi âm nhạc trực tiếp á, thì nó nó nó sao ta? Mình có đi coi âm nhạc trực tiếp được 3 lần ở ngoài đời, là tất cả là đều những nhóm nhạc hay là những ca sĩ mình yêu thích luôn. Thì tới bây giờ nó vẫn đọng lại cho mình là những kỷ niệm rất là đẹp. Ừm. Yeah. Còn livestream thì mình cũng coi nhưng mà mình thấy nó nhạt quá. <laughs> Còn mình coi livestream thì thì nó cũng chả khác nào mà mình bật mấy cái cái MP2 ừm, cái nhạc MP3 hay là gì mà để mình nghe thôi, nó hông có ý nghĩa, nó hông có ý nghĩa nhiều, yeah.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. Mình đồng ý với bạn luôn, là thậm chí là bạn có rủ bạn bè của mình qua để mà cùng coi livestream, chung á thì mình nghĩ cái cảm xúc nó cũng không thể nào bằng khi mà đi xem sự kiện thực tế được. Ừm, rồi bạn nghĩ gì về cái tác động của công nghệ đối với, ơ, cái cách mà chúng ta thưởng thức âm nhạc hông?
Yeah. Ừm hứm, đúng rồi, chính xác. Ừm, công nghệ thực tế mình nghĩ là nó tác động rất nhiều đối với cách công nghệ á, nó tác động nhiều lắm với thưởng thức âm nhạc của mình. Giống như là thật sự luôn nha, ngày xưa bạn nghe nhạc trên ti vi hay nghe nhạc mấy cái radio á, nó đâu người ta đâu có chú trọng nhiều về âm thanh đâu. Còn ngày nay thì khi mà bạn nghe nhạc hay gì á, là bạn cảm thấy là nó nó chao ta? Nó hay hơn về mặt thưởng thức âm thanh cũng như là cái hình ảnh luôn, đúng hông? Bạn thấy càng ngày mấy cái V nó làm càng đẹp hơn. Thì mình thấy là công nghệ nó thay đổi cái cách thưởng thức âm nhạc của con người khá nhiều mà cũng vừa theo hướng tiêu cực mà cũng vừa tích cực luôn.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. Ừm. <smacks lips> Tại, à, công nghệ thì nó cũng giúp âm nhạc trở nên dễ tiếp cận hơn, rồi khi mà mình đi mấy cái concert thì mình thấy là cái âm thanh thì kết hợp với, ờ, ánh sáng đó, họ dùng mấy cái ánh sáng laser rồi khói, rồi pháo hoa, kiểu, họ kết hợp mọi thứ chung lại thì làm cái buổi concert đó trở nên rất là quy mô và tầm cỡ, kiểu, giống như trên thế giới mình đang coi thế giới vậy đó.
Ừm. Ừm, yeah. Thì đúng rồi, chính xác. Thì nhưng mà giống như mình vẫn thích nhất cái công nghệ mà đối với cách thưởng thức âm nhạc á, đó chính là mình có thể nghe nhạc onl nghe nhạc online hoặc là offline á. Tại vì giống như trên điện thoại hay là trên MP3 á, thì mình, kiểu như, mình bạn muốn nghe nhạc lúc nào cũng được, thì bạn chỉ có tải nhạc về xong rồi bạn nghe thôi.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm.
Yeah.
Ừm, đúng rồi.
Còn bạn thì sao? Bạn có giống mình là nghe nhạc mọi lúc mọi nơi vì nhờ có công nghệ hông?
Ờ, có chứ, tại thấy giống như là mỗi lần mà mình lái xe đi đâu chẳng hạn thì mình rất là thích nghe nhạc. Thì khi mà lên xe mà đặc biệt là nếu mà có cái công nghệ âm thanh sống động nữa thì nghe nhạc ở trên xe có không gian kín thì sẽ rất là hay.
Ừm.
Không biết, ưm, bạn có hay vừa lái xe mà vừa nghe nhạc không?
Có, đúng luôn nè. Nhưng mình là ngay lúc nào mình cũng nghe nhạc á, thậm chí mình đi vệ sinh hay là mình lái xe lúc nào mình cũng nghe nhạc hết. Thì rõ ràng là nhờ công nghệ mình mới làm được những điều đó, chứ mà nếu hông có công nghệ thì mình đâu thể nào nghe nhạc mọi lúc mọi nơi đâu, đúng hông?
Ồ! Ừm. Ừm, đúng rồi. Vậy là những cái yếu tố nào mà khiến một cái buổi diễn âm nhạc nó trở nên đáng nhớ đối với bạn?
Yeah. Ừm, để mà nói yếu tố khiến một biểu diễn âm nhạc trở nên đáng nhớ với mình, thì những cái concert mà mình từng đi á, là đơn giản là nó nó sao ta? Nó tổ chức vào một ngày đẹp trời. Yeah.
Ừm, như nó là chắc chắn rồi. <laughs>
Yeah, các ca sĩ yeah, đúng rồi. Và các ca sĩ ở trong cái concert đó là, kiểu như, họ trình diễn tốt á, họ có tâm á, tại chứ nếu mà gặp những ca sĩ mà họ đi trình diễn hông hông vui thì rõ ràng là bạn đi xem bạn cũng thấy nó hơi, ơ, buồn, tiếc tiền ấy, mất thời gian á, đúng rồi. Yeah.
Ừm. Mất thời gian, ừm, đúng rồi. Ừm. Mình thì cũng đồng m mình c cũng đồng ý với bạn luôn, là, ờ, giống như là chương trình concert gần đây nhất là "Anh anh trai vượt ngàn chông gai", đúng hông? Thì mình thấy là, trời ơi, công nhận là ai cũng hát rất là hay, nói chung là chương trình rất là quy mô luôn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng, rồi, ờ, các dàn hợp xướng rồi, kiểu, là có thể ghi vô kỷ lục Guinness luôn. Thì mình thấy là đúng là ca sĩ hai hai hát hay là một phần của để giúp cho cái buổi diễn đó trở nên thành công và nó đáng nhớ trong mình. Rồi thứ hai nữa thì mình nghĩ đó là cái không khí đám đông, giả sử một mình mình hát thì nó bình thường, nhưng mà giả sử 100.000 người hát cùng với mình thì nó hoặc là, ờ, khi mà hát thì giả sử là họ nói là mọi người bật đèn flash của điện thoại á, rồi quơ theo chẳng hạn, thì như vậy thì nó sẽ rất là đẹp, ờ, sẽ làm mình đọng lại trong ký ức của mình rất là khó phai.
Còn bạn thì sao? Ừm, yeah, đúng rồi. Ừm. Yeah. Ừm hứm. Yeah.
Ờm, còn bạn?
Còn mình á thì thật ra thì, gọi là, sao ta? Những yếu tố của mình từ xưa đến giờ, ngoài ra nữa nha, thì mình muốn nó khi mà mình đi coi một cái concert á, mình muốn nó giá rẻ. Tại vì thật ra vừa rồi mình về Việt Nam thì Keshi có tổ chức một cái concert ở Việt Nam, nhưng mà nó quá mắc và nó quá phi lý á, nó quá là vô lý cho cái tiền vé. Cho nên là mình với nhóm bạn mình hông có đi xem nhưng mà tụi mình không có thích cái concert đó tí nào luôn.
Ừm. Ừm. Ồ! Ừm. À, ra vậy. Hông, mà bạn nói đúng nha. Mình không biết, à, hồi xưa thì cái giá vé để mình đi xem một cái buổi sự kiện âm nhạc nó khá là vừa túi tiền cho sinh viên. Nhưng mà càng tới ngày nay á thì mình thấy là dường như là nó không sinh viên hông có đủ khả năng tài chính, ờ, ch nếu mà sinh viên nghèo á, ờ, còn sinh viên giàu thì vẫn vẫn đủ. Nhưng mà nó khá là đắt so với mặt bằng chung á, là từ 4.000.000-5.000.000 một vé thì bạn nghĩ là nó đắt, đúng hông?
Yeah. Yeah, đúng rồi, chính xác.
Ý là so với mức sống của người Việt Nam á, ừ.
Yeah, mình còn bạn thì, kiểu như là, bạn có, gọi là, có thích, ơ, gọi là, ngoài bữa trước giờ bạn hông đi coi âm nhạc trực tiếp được á, thì bạn có thích coi qua livestream hông? Giống như là coi livestream ca nhạc, hay là livestream phim, hay là x tất cả những sự kiện livestream trên Facebook, hay là YouTube luôn thì bạn có hay coi hông?
À, nếu mà mình không có khả năng để tham gia mà giả sử mình thích cái ca sĩ đó thì mình sẽ xem, ví dụ giống như là mình xem qua livestream của show ca sĩ Hà Anh Tuấn chẳng hạn, thì mình thấy cũng rất là hay.
Ừm. Yeah, đúng rồi, giống mình.
Ừm, nhưng mà chỉ chỉ là như bạn nói á là nó không có vui, kiểu, không có c không có người chia sẻ kế bên mà là mình phải chia sẻ online, <laughs> kiểu vậy á.
Ừm. Yeah, đúng rồi, chính xác, mình hông có nên là mình cảm thấy bị cô đơn á, ý là mình ý là nếu mà mình nghe nhạc vui đi thì mình hông nói gì, nhưng mà trời ơi, nếu mà mình mình nghe nhạc buồn, hay là coi trên YouTube hay livestream mà nh nhạc buồn, concert thì thà mình ước là mình chưa từng coi mấy cái đó luôn, tại nó buồn lắm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, thiệt luôn á với lại, kiểu, giống như mình phải bận đọc, ừm, comment của mọi người á, thì là vừa nghe rồi vừa đọc comment rồi vừa tương tác vô thì nói chung là, ờ, làm cái cảm xúc của mình nó cũng giảm đi nhiều.
Ừm, yeah. Yeah. Yeah, thì như mình nói á là về công nghệ đi, đúng hông? Nãy giờ tụi mình nói là đều có, gọi là, trực tiếp với công nghệ, nhưng mà cái mình buồn nhất về cái việc tác động của công nghệ với thị trường âm nhạc hiện nay á là các ca sĩ càng ngày hát live dở à, ta toàn dùng nhạc điện tử rồi cũng như dùng tune á, cái xong nó cũng khiến mình là cảm thấy âm nhạc của, gọi là, các gu thưởng thức âm nhạc của mọi người càng ngày nó càng đi xuống.
Ừm, ờ. Đúng rồi, cái này bạn nói rất chính xác luôn. Tại mình cảm giác là, ờ, hông hiểu sao những ca sĩ hồi xưa á, khi mà đ cái đợt, ừm, concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" thì có ờ, hông, hình như trong show của Hà Anh Tuấn thì có Lam Trường thì, kiểu, giọng của Lam Trường là, kiểu, bất hủ theo thời gian luôn á, rất là hay. Nhưng mà những ca sĩ bây giờ nếu mà không có cái sự hỗ trợ của công nghệ như bạn chia sẻ á, thì khi mà hát live là, gọi là, bao nhiêu khuyết điểm của giọng là nó ra hết.
Yeah. Yeah, đúng. Ừm. Yeah, đúng rồi, chính xác luôn. Cho nên là mình mới nói là mình hông thích cái vấn đề đó thôi, nên là giống như Amee á, mà bạn biết ở Việt Nam có ca sĩ Amee, đúng hông? À, rồi, cũng thật ra cũng có nhiều cái người ca sĩ mà, gọi là, lạm dụng công nghệ nhiều quá, thậm chí là họ hát không có được nhưng mà toàn là dùng tune thôi, nghĩa là dùng cái những cái app chỉnh giọng hay gì thôi, chứ mà để mà nói họ có thể hát hay không thì họ hông có hát được. Cho nên mình thấy nó rất là rất là hông hay, rất là hông thích so với việc là là công nghệ nó tác động thế nào so với âm nhạc.
Ừm. Ừm. Ờ, Amee. Biết, biết, mình biết, ừm. Ừm, chính xác luôn. Ừm. Ừm. Ừm, mình đồng ý. Nó, kiểu, nó cũng tạo ra một cái sự cạnh tranh hông có công bằng á. Nếu mà một người có được học từ trường lớp, chất giọng hay với một người mà chỉnh âm thì nó không công bằng, đúng hông?
Yeah, đúng rồi, chính xác. Vậy còn, à, bạn thấy giống như là nãy giờ mình nói đi, thì trong tương lai bạn có tính, gọi là, lên kế hoạch để đi tham gia hoạt động, sự kiện âm nhạc, concert hay là bạn có, như hôm nay đi, bạn có tính coi một cái livestream âm nhạc nào hông?
Ừm. À, hông, ờ, tương lai thì chắc là mình sẽ cố gắng có thể tham gia được một cái sự kiện concert ở ngoài thực tế, tại vì mình muốn hòa mình vào cái không khí của cái buổi sự kiện đó. Còn bạn thì sao?
Ừm, yeah. À, mình thì rõ ràng là trong tương lai thì mình cũng muốn có một cái event mà mình muốn coi trực tiếp ca sĩ biểu diễn á, còn livestream thì thực ra thì ngày nào mình cũng nghé qua coi hết. Yeah, cảm ơn bạn rất nhiều nãy giờ đã chia sẻ ha, chủ đề rất là thú vị. Yeah, cảm ơn bạn. Chào bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn. Chào bạn.